Sì. Ma tu che considera 6 anni, ehm, svolgere sempre continuamente questi turni, e poi per una donna per una donna stare lì fino alle 7 del mattino, iniziare a la sera e e fare tutto. Cioè poi la cosa sai, cosa è qual è la responsabilità maggiore? Oltre al fatto di avere questo approccio con i clienti di cui non non ti aspettavi mai chi ci fosse davanti a te, quindi sempre col chi va là, ma noi eravamo responsabili di una cassaforte. Eh eravamo anche bancari.
Eh, tosta, tostissima. Pure di notte, certo. Mh. Dai, pure. <chuckles> Come se dici: "Non non avevo non avevo abbastanza responsabilità, devo anche avere la cassaforte gestire."
Eh, u ho una cassaforte che devo gestire, perché nel momento in cui un cliente mi vinceva una certa somma io dovevo aprire questa cassaforte e prendere questa somma importante, dopo aver fatto una procedura attraverso l'Agenzia delle Entrate, cioè, quindi c'era proprio un u
Mh-mh. Vabbè, un lavoro molto complesso, insomma.
Mamma mia! Guarda, ti dico veramente.
Ma c'era anche il Bingo?
Sì, sì. Ecco, quindi ti lascio immaginare, è una grande responsabilità. Ehm, ed è stato l'unico lavoro che mi ha permesso di stare abbastanza bene con economicamente, quindi, uhm, stavo bene però non vivevo una vita normal eh? Sì.
Mh, mh, okay. È solo però ti faticavi tan faticavi tan certo, faticavi tanto dico.
Sì, sì, sì, sì.
Ma i turni di notte quante volte ce li avevi a settimana?
Eh, ti dico che noi facevamo su intorno ai 10, 12 giorn notte a set al mese.
Ah ammazza, tanto, eh. Ma tutta la notte proprio?
Eh, sì. Tutta la notte, continuativa, cioè non avevi uno stacco, niente, qualcuno che ti potesse comunque dare il cambio.
Mh, madonna, sì, eh, no, hai fatto, insomma
Sì, è stato abbastanza pesantuccio come lavoro.
hai fatto quello che potevi fa', insomma, 6 anni, cioè, so' tanti ammazza. Eh.
Sì, sì, sì, sì, sì. Infatti io poi ho detto basta e ho abbandonato questo lavoro, e poi ho fatto tutt'altro. <chuckles>
Ce sta. Mh, mh, mh, va bene, grazie per avermi, insomma, raccontato questa questa esperienza, ehm, fa fa sempre piacere.
Ecco. Mh. Grazie a te per avermi ascoltato. Sì, è stato un piacere anche per me. Comunque dai
Mh. Poi insomma quando avremo occasione ti racconterò anche io qualcosa a riguardo, dai. Dai, grande, alla pross cia
Va benissimo. Aspetto allora, alla prossima. Ciao, cia ciao.